Mm.
Ma mas makakabuti. Pero, meron din kasing mga masasamang epekto, eh, kasi gaya nung napapansin ko sa social media, more on kadalasan fake news, so yung iba kahit hindi na mag-research, um, parang kunyari kung gusto nila yung tao na 'to, basta sinabi nalang nung tao na 'to tama 'to, tama 'to ganyan kahit hindi naman, parang pinapaniwalaan nalang nila big pinapaniwalaan nalang nila, mm.
Mhm. Mm. Oo. Oo, oo yung hindi rin maiwasan talaga yung fake news sa social media, lalo na sa mga kabataan 'di ba? Kapag, halimbawa na lang sa mga celebrity, talaga gagawa sila ng fake news kapag kinakalaban yung paborito nila 'di ba? Gaya rin sa gobyerno.
Oo, tama. Yes. Oo nga. Mm, yan din yung napapansin ko, mm.
Oo, yung nagagamit silang mga troll. Yun ang oo yung nababayaran yung ano, yung iba para lang sirain halimbawa yung tao, ganun. Yun ang medyo hindi magandang epekto pero kung, personal siguro o or merong paraan, na pwedeng ma ma kumbaga ma-disiplina yung sarili nila na wag gawin yun. Siguro may maganda kung ano, kung merong
Oo. <laughs> Oo nga, eh. Mm. Yes. Mm. Yes. Tama.
hindi ko alam kung pwede, po posible yun yung pwede pwede mong ma ma ma-disiplina kung sino yung mga gumagawa ng mga fake news, ng mga hindi magandang pananalita, sa na nakaka-apekto rin sa kapwa niyang kabataan or sa kung sino man ang nag-babasa ng kanilang sinusulat sa social media.
Mm. Yes. Mm, yes, actually mm, tama. Malaking epekto eh. May nakita ako actually ganon, um, parang about siya, um, family siya bale yung magulang ay yung magulang kasi magaganda, and then may anak silang medyo hindi hindi ganun kaganda parang ganon. And then, parang may may nag ang daming mga nagko,-comment na parang ang pangit ang pangit ganon-ganon tas eh, parang cyber bullying ba. And then, yung magulang <chuckles> nag-message dun sa may may may nag-post tas pina kulu ay pinaano niya kinasuhan niya. Kaya 'kako din ganon, may talagang kap meron din, may mga napaparusahan din dahil sa mga ganon-ganon, eh.
Kasi ang laking bagay niyan. Mm, mm. Mm. Mm. Mm, mhm. Mm, mm. Oo, oo. Mm. Oo.
<chuckles>
Kaya dapat talaga maging responsable yung mga kabataan, hindi lang naman lahat. Lahat talaga maging responsable sa social media, oo kasi kumbaga kung gumawa ng magsulat ka or gumawa ng kung ano sa social media, nandiyan na yan sa internet habang 'gang tumanda ka, hindi mabubura yan.
Yun. Yes, lahat. Tama. Mm. Yes, tama. Mm.
Kumbaga footprint mo na yan, di ba?
Yes, sabi nga nila

Mm, sige po.
Okey, isa sa mga nag oh, sige-sige, oo.
Bale ako naman po, ang napapansin ko <laughs> Bale, ang napapansin ko po kadalasan talaga yung ibang mga um, hindi ko naman po nilalahat ge hindi ko ge um, hindi general pero madami talagang mga kabataan na parang hindi pa aware and then mas focus do'n sa mga kalokohan, parang gano'n po. So, ang napapansin ko po talagang mga hamon ay is 'yun nga masyado silang focus sa mga ibang bagay, hindi na nila napagtutuunan ng pansin yung mga ganyan na usaping pampubliko. Kayo po, ano po yung mga tingin niyo din na hamon na nararanasan ng mga kabataan?
Okey, go. Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm. Oo. Yung ano, nadidistract sila masyado, lalo na sa social media.
Mm.
Puwede naman yung social media na pakinggan yung yung or basahin yung mga tungkol sa issue sa gobyerno, mga publikong social issues, gano'n. Kaya lang, nafo-focus nga sila do'n sa ma social media, sa technology, gano'n. Oo, oo. At i isa pang bagay yung halimbawa yung eh, although hindi naman ako nag-a-approve yung mga rally, rally, gano'n. M sa isang sa isang banda nakakatulong din 'yun kung pakikinggan talaga yung kanilang mga hinaing, 'di ba? Maging ano lang siguro yung medyo nakakatulong din sa mga hindi nakaka-distract na graphic. Gano'n. Mm. 'Eto nam
Yes. Opo, mm. Oo. Tama, agree ako diyan. Mm. Yes. Okey. Oh, mm. Yes. Mabuti nga naman minsan kapag yung mga yes, mga may ma masasabi din yung mga tao kasi nga para naman maging aware yung iba, 'di ba? Kasi, parang minsan kasi hindi nalang dinidinig yung ibang mga tao, eh. Mm.
Oo, pa o Oo, pa parang pambalanse, pambalanse sa lahat ng issues hindi kasi kung papakinggan mo yung mga leader halimbawa hindi naman lahat na sinasabi nila tama. So, kung nagrereklamo yung kabataan, may pinanggagalingan 'yan. So, kailangan pakinggan din, 'di ba?
M Mm. Mm, hmm. Oh.
'Key. So pa paano kaya nakakatu
Matanong ko na nga lang din po mm.
Oo, oo. Sige, go.
Yung ano po, um, pa gaya nga po 'no nabanggit niyo na nga din po yung sa may social media do'n sa mga kabataan. Pa'no po kaya nakakatulong yung social media sa pagpapahayag ng mga saloobin ng kabataan tungkol sa mga issue na 'yun?
Mm.

Oo 'yun 'yun, parang more on sa technology at saka 'yung pag-a-allow ng cellphone sa loob ng klase, wala namang problema nun. Siguro kung puwedeng pagdating ng klase ilagay sa isang lalagyan, paglabas pag-uwian, 'yun i i i ah, payagan na, pero habang nasa klase sana walang cellphone gano'n. So s tingin mo?
Mhm. Oo. Mhm. M Opo, tama nga. Mhm. Oo nga po, kasi naka-ka-distract 'yun eh. Mm.
Oo. So ano 'yung, tingin mo 'yung mga hamon o challenges na nararanasan mga kabataan ngayon 'pag tina-try nila l lu ah, lumahok sa mga usaping pampubliko, halimbawa 'yung mga conferences o kaya tingin mo anong mga challenges nila? Tingin ko 'yung isa sa mga mga cha mm.
Ay. Mm. Um, sa napapansin ko lang po.

Hmm. Think before you click, ika nga, eh. Kaya dapat bago natin i mag-type mag-type ng mga sobrang masasamang mga salita, dapat sana muna pag-isipan muna kasi nga kahit naman sabihin mo na pwede mong burahin yun, siyempre madami ng nakakita and then nakaapekto na sa kanila, hindi ba? Mm.
Oo, oo, totoo. Mm. Oo, screenshot is life 'di ba. <laughs> Oo, laging ti laging ano, kailangan screenshot ko 'to para meron akong ebidensya. <chuckles> Gano’n lagi kaya dapat i ingat talaga. Ang daming nagkakasuhan ng dahil sa screenshot, hindi ba? Ka naka oo, kaya kailangan nag-iingat yung mga kabataan. Mas maganda sana kung puro positibo yung nilalagay sa social media. Kasi kumbaga na na-spread mo magandang ano, magandang thoughts, magandang energy, magandang vibe. ‘Di ba, totoo.
Yes, tama. <chuckles> Oo. M A Yes. Mm. Tama, yes. Mm. Yes. Mm. Mm. <smacks lips> Yes. Pero mm, yes ayun nga po. Maraming salamat po ano, kasi talagang agree po ako l sa lahat ng mga sinabi niyo, talagang madami din akong natutunan about sa kasalukuyang issue nga nagu na nang nangyayari sa bansa natin. Mm.
Ako din. <clicks tongue> Ako Oo. Ako din marami maraming salamat sa’yo, sa oras mo, talagang ano siya enlightening <laughs> Magana maganda yung umaga ko. <laughs>
Yes. Opo. O Yes, kasi mm.
Magandang umaga at maraming salamat.
Ako din po talaga.
Salamat nang marami. Okey, ingat ka. Ingat.
Magandang umaga po. Yes, maraming salamat din po. Yes.